Đúng, rất là nghiêm trọng khi mà những cái thông tin đó lại mang đi bán, vây, ờ, ờ, nh còn đối với các nhà mạng nhá, thì họ có những cái quy định hoặc là những cái mà điều khoản để, à, cho phép mọi người là, à, có thể cho phép hoặc không cho phép, ưm, khai thác, ừm, dữ liệu cá nhân ấy. Thế thì thường các trang như vậy ấy, khi họ đưa một cái thông tin hoặc cái bản, gọi, giống như cái hợp đồng ấy, thì nó rất là dài thì đã bao giờ bạn chú ý và bạn đọc, ừm, từng câu từng chữ trong trong một cái đoạn dài mà, kiểu như là, ờ, ký về cái quyền riêng tư đấy chưa? Ừm, bạn cho phép hay không?
Ừm. <chuckles> Đều ừm, cứ cứ cuộn xuống cuối cùng xong rồi cứ tích là "Tôi đã đọc tất cả c" ừ, và mình đó, nói chung là với những cái đó đó thì mình cũng, ơ, cố gắng làm sao cho nó thân thiện với người dùng hơn và mình phải công bố rõ ràng thành gạch đầu dòng chẳng hạn, chứ mình đừng có lừa dối mà mình đ cứ nhét nhiều chữ vô đ người ta làm biếng đọc, đúng hông? Đó, doanh nghiệp á thì cũng phải có vai trò là mình cần dữ liệu của người ta, đúng hông? Nhưng mà mình cũng phải bệ bảo vệ cho nó an toàn cho người ta chứ.
Ừm. <chuckles> Tôi đồng ý đó, ờ. Ừm. Đúng rồi. Ừm. <laughs> À, đúng rồi. Chính xác. Ừm, như vậy thì rõ ràng là với cái chính sách hoặc là với những cái cái bảng mà hợp đồng như hiện nay ấy thì, ờ, chủ yếu mọi người cũng sẽ không thể đọc hết được, đúng hông? Nó quá dài, do đó thì một nhà mạng cũng đang có cái gì đó nó, gọi là, hơi, gọi là, ừm, làm nhập nhằng cái vấn đề này và làm cho mọi người bắt buộc là cứ phải click vào "Tôi đồng ý" và chấp nhấn tiếp tục, đúng hông bạn?
Ừm. À, vì nó mất thời gian á, có vẻ như là bây giờ nha, công nghệ trí tuệ nhân tạo phát triển rồi, thì mình tích hợp ở cái bước đó luôn để cho mình có thể gọi ra những cái câu lệnh mà mình truy cập. Ví dụ như là mình gõ cái từ khóa trong cái quyền đó đó, mà mình nói là, à, quyền bị theo dõi micro chẳng hạn, mình kiếm ra là con AI trả lời cho mình liền, thì nó sẽ tiện hơn rất nhiều, đúng hông?
Ừm. <sniffs> Ừm. Ừm. Đúng rồi, chính xác. Ừm. À, hay đấy. Ừm, cũng đúng. Thế nhưng mà có khi nào nhá, bây giờ cũng là cái thời đại internet, công nghệ AI ph phát triển về sự tự do ấy, thì có khi nào cái việc là kiểm soát chặt cái dữ liệu cá nhân nó cũng lại làm cho cái giảm cái sự tiện ích và lợi ích trong cái s ưm, công nghệ hay không? Vì nhiều người rất là thích cái cái mặt là phải nhanh gọn rồi, ừm, thật là tiện lợi nhưng mà điều đó đồng nghĩa với việc là có thể là giới liệu cá nhân bị khai thác một cái cách thái quá đấy.
Ừm.